Bicara tentang pantai boleh nggak sih tahu pendapat kamu tentang kebersihan pantai menurut kamu, eee, seberapa penting sih jagain kebersihan pantai itu?
Mmm, pantai ya, itu penting banget Kak karena aku tuh, eee, senang banget main di pantai dibandingkan ke gunung. Makanya kalau
Mhm. Oke, jadi anak pantai ini ya. <chuckles>
<chuckles> Anak pantai biar santai. <laughs> Memang anaknya santai banget gitu jadinya, enggak yang suka ribet-ribet gitu ya jadinya, bener-bener slow living gitu lah ya. Nah, tapinya, eee
Iya. <laughs> Oke.
di pantai itu ketika, saking apa? Aku sukanya main ke pantai pernah sekali waktu, eee kunjungan ke pantai yang terdekat dari rumah gitu. Nah, di sana tuh, aku nemuin, eee, pantainya betul-betul kotor banget jadi aku, <sucks teeth> eee, gimana ya bicaranya sedih, marah gitu jadi kesal, jadi, ini siapa yang harus disalahin gitu ya jadi, apa ya bingung sendiri gitu mau gimana gitu. Nah, akhirnya, eee, kebetulan tuh aku ada, eee, kerjaan di salah satu, eee, tempat yang memang, eee, orangnya, itu dekat pantai gitu yang orang yang mempekerjakan aku itu dekat pantai maksudnya.
Heeh. Iya. Oke, jadi lokasinya dekat pantai gitu ya Kak.
Heeh, kebetulan seperti itu. Nah, dan, eee, yang kebetulannya lagi itu betul-betul aku syukuri, eee, dia itu beliau, sangat mencintai pantai juga dan punya komunitas yang, memang-memang, eee, apa bergerak di, eee, apa, kebersihan pantai dan pengelolaan bagaimana, eee, hutan bakau dan pantai itu biar terjaga seperti itu. Mhm.
Kebersihan pantai gitu. Oke, jadi itu se punya kayak komunitas gitu ya.
Iya, betul banget. Nah, akhirnya aku di situ baru tahu lah bahwa, eee, penggalaan kebersihan untuk di pantai itu memang diadakan tiap minggu ya oleh beliau sebagai ketuanya dan bersama apa masyarakat dan komunitas, eee, sekitar gitu komunitas anak muda, eee, tentunya, supaya me apa ibaratnya tuh memberikan dampak positif, dan juga memberikan kegiatan yang, eee, lebih positif gitu ke anak-anak muda e karena, eee, apa ya? Ibaratnya itu siapa lagi kalau bukan generasi muda yang akan meneruskan iya, eee, menjaga alam ini gitu terutama iya, salah satunya melalui komunitas ini gitu. Jadinya, eee, memang, eee, fokusnya itu bener-bener di anak muda supaya, eee, si komunitas ini tetap berjalan seperti itu.
Oke. Mhm. Menjaga ya, heeh. Benar. Oke, baik, kalau sepengalaman kamu tuh, eee, kan sering tuh ya maksudnya ke pantai ke berbagai pantai, menurut kamu sebenernya sampah yang paling banyak di pantai itu, eee, sampah yang seperti apa sih yang paling mengotori pantai?
Mmm. Mhm. Yang enggak dikira-kira itu adalah sedotan sama, eee, ini, tali ini, tali apa sih namanya, tali jaring dan pancing gitu loh. Nah itu tuh, eee, yang sangat berbahaya, kenapa? Karena orang kira bakal apa ya, ya, eee, apa, "Sedotan ini kok kecil?" Kan bilangnya seperti itu. "Yah, permen inilah" eee eee, apa sih namanya, sampahnya kecil, nah itulah. Jadi, eee, sampah-sampah kecil itu lama-lama menumpuk akhirnya, eee, apa sih namanya, jadi sampah yang ibaratnya gunungan sampah gitu. Dan, kebetulan di pantai yang, eee, apa, kami pelihara itu ada, eee, konve konservasi itu, penyu. Jadinya penyu itu mengira bahwa itu tuh seolah-olah plankton gitu loh, makanan gitu, mhm.
Oke. Mhm, iya. Oke. Oke, jadi, kayak sedotan gitu itu dikira malah makanan ya? Oke.
Iya. Iya karena kan, eee, penyu itu makanannya kayak plankton, terus apa, ikan-ikan kecil, terus apa, ubur-ubur, begitu jadi, eee, mereka salah kira gitu, si hewan-hewan ini, gitu. Nah kayak jaring-jaring, eee, apa, eee, <sucks teeth> apa ih, si ibaratnya tuh, si nelayan itu, eee nah, heeh, si nelayan itu ini, dibiarkan gitu aja, gitu. Jadi mes meskipun mereka tuh nelayan ya, hidupnya bergantung pada pantai, nah nggak semuanya mereka itu sadar dan tahu bahwa seberbahaya itu, eee, apa, jaring-jaring nilon yang mereka buang gitu aja karena udah rusak, gitu. Jadinya, eee, apa ya, itu sangat membahayakan si penyu, selain dia kira itu ubur-ubur karena menggunduk gitu kan ya, eee, tergulung gitu, mengambang di pantai itu kayak ubur-ubur, kalau misalkan jaringnya itu kayak, eee, terurai dan, apa sih, ibaratnya tuh kayak, eee, mengambang terurai gitu, jadi, eee, malah melilit ke badannya gitu, nah jadi banyak banget
Mhm. Nelayan, heeh. Iya. Oke, jadi malah terperangkap tertangkap di jaringnya itu ya, penyunya? Oke.
Nah iya, betul banget, jadinya tuh si jaring itu kan jadi, eee, terurai tapi enggak jelas ya terurainya gitu, tapi jadinya tuh kayak, apa, jaring-jaring yang terus, eee, menerus mengambang, eee, tanpa arah akhirnya, eee, apa, jadi menjaring apa pun yang dia lewati gitu. Eee, entah itu ikan entah itu, apa, eee, penyu bahkan si terumbu karang pun jadi ibaratnya itu kegulung gitu sama, eee, apa gulungan jaring ketika itu ha iya gitu itu sih yang paling berbahaya banget, karena ya terumbu karang juga bakal rusak gitu, eee, lama-lama jadi kayak ketarik gitu sama si talinya, gitu.
Oke. Jaringnya nelayan tu tadi ya, mhm. Oke, ini seru sih ya kalau ngomongin tentang kebersihan pantai. Kalau dari cerita kamu tadi itu aku bisa nangkep kalau, salah satu hal gitu efeknya kalau pantai kotor itu terhadap, eee, mungkin penyu, hewan-hewan yang ada di sana, kayak gitu ya. Jadinya, eee, apa ya, kayak gitu. Jadinya kayak merusak lah ya, kayak gitu istilahnya. Nah tapi mungkin ada nggak sih dampaknya kalau semuanya pantai itu masih kotor gitu, orang-orang nggak sadar kebersihan kayak gitu, terhadap mungkin, ya manusianya sendiri kayak gitu, atau mungkin terhadap mungkin kalau itu tempat wisata ya, terhadap mungkin, eee, entah itu nelayannya sendiri, atau orang yang berwisata atau bahkan pedagangnya kayak gitu mungkin ada nggak sih dampaknya?
Mhm. Iya. Iya betul banget. Mhm. Iya. Banget, kalau apa manusia itu enggak sadar mungkin ya, kebanyakan orang-orang yang belum teredukasi itu memang, mereka antara, eee, mereka belum tahu ilmunya, atau belum tahu pengetahuannya, atau dia sudah tahu tapi kurang peduli gitu ya. Jadi ada 2 tipe orang yang memang, di sekitaran pantai atau orang yang baru datang ke pantai itu, memang 2 tipe manusia seperti itu, yang kurang menghargai alam gitu. Jadi, eee, menurut aku itu sangat berpengaruh bagi keberlangsungan manusia itu sendiri, salah satunya kita sebagai pengkonsumsi ikan dari lautan. Jadi kalau misalkan, apa sih namanya, eee, airnya tercemar, otomatis airnya jadi kotor, sementara ikan itu makan, dan minum dari air tersebut. Akhirnya iya, akhirnya air, eee, tersebut mengotori organ-organ tubuh bahkan daging ikan itu sendiri gitu. Jadi, kita makan ikan kotor dong kalau gitu, ya. Jadinya, dampaknya ke kesehatan jadi harusnya makanan, eee, dari laut itu yang sangat bergizi dan, eee, apa, jadi makanan sehat gitu jadinya malah mengotori tubuh manusia itu sendiri gitu, ya, kita yang makan yang nggak tahu apa-apa gitu. Jadinya ya, bukannya sehat malah sakit gitu.
Mhm. Iya. Iya. Oke. Oh, iya, bener bener. Oke, iya iya, benar. Ya, harusnya sehat ya. Oke, jadi itu istilahnya, mmm, manusianya sendiri yang kurang sadar akhirnya merusak gitu ya merusak lingkungan pantai, laut, kayak gitu yang akhirnya nanti, hewannya dikonsumsi sendiri ya, kayak gitu jadi balik lagi gitu ke eee, ke manusianya, oke. Nah, boleh ceritain enggak maksudnya pengalaman kamu nih kan du ada kayak komunitas itu ya yang membersihkan pantai kayak gitu, nah itu, mmm, mungkin bisa diceritakan yang lebih detail gitu komunitasnya itu seperti apa? Terus sebenarnya, eee, pekerjaan atau tugasnya di komunitas itu bagaimana kayak gitu terus mengedukasinya gimana biar, eee, pantai ini tetap, terjaga gitu biar bersih?
Mhm. Mhm, betul. Ke manusianya. Mhm. Ada. Ya. Ya, nah, salah satu yang kita galakan itu adalah, eee, setiap minggu kenapa? Setiap hari Minggu itu kan, eee, banyak pengunjung ya jadi memang momentumnya itu kami ambil, eee, supaya, di mata publiknya itu benar-benar dapat banget gitu. Kenapa bukan mau kita di apa bukan berarti kita mau dieluk-elukan atau dihargai sedemikian rupa sehingga kita dapat tropi gitu ya, karena <chuckles> membersihkan pantai, bukan, tapi supaya memberikan kesadaran secara tidak langsung dan, contoh nah, gitu, contoh, eee, secara tidak langsung kita harus marah-marah enggak gitu tapi contoh aja contoh perilaku kan nanti lama-lama, eee, manusia itu punya kesadaran dan punya rasa malu ya, setidaknya di dalam dirinya meskipun mereka tahan gitu ya, eee, ada yang memang egonya agak tinggi tapi mereka ya udah berusaha bodo amat tapi lama-lama, eee, jadi luluh gitu pedagang-pedagang mhm.
Mhm. Iya, bener. Oke, jadi menumbuhkan kesadaran ya. Mhm. Iya, jadi tergerak gitu ya hatinya ya.
Iya, benar-benar tergerak salah satu contohnya adalah, ketika kita bersih-bersih itu tiba-tiba ada tuh, eee, apa, abang-abang yang di pinggir pantai yang lagi jualan, bantu gitu katanya, eee, "Apa yang mau diturunin?" Misalkan kita lagi, eee, apa heboh dan kesulitan gitu nurunin peralatan dari mobil gitu ya buat bersih-bersih gitu, eee, bersama komunitas, eee, nurunin bantu nurunin, "Mau ke mana sekarang bagian ke, eee apa, mau nyisir pantai sebelah mana?" Kayak gitu jadi nanya, minimal mereka tuh jadi aware gitu bahwa komunitas ini ada, untuk memelihara pantai gitu ja dan juga, eee, apa si abang-abang pedagangnya itu juga jadi, eee, sadar bahwa, eee, hasil dari dagangannya, kayak sampahnya, mereka jadi kayak punya, eee, kantong plastik buat sampahnya sendiri di gerobaknya yang tadinya enggak ada jadi ada kayak gitu. Jadi heeh, ibaratnya, eee, apa, teredukasi secara tidak langsung gitu. Jadi, eee, harapannya adalah, komunitas ini memberikan dampak, dan contoh yang, eee, ibaratnya masif gitu kepada orang-orang yang ada di sekitar pantai gitu.
Iya. Iya. Oke. Ada, heeh. Iya. Wah, ini keren banget sih ya maksud aku, aku sendiri itu baru tahu ya kalau ada komunitas seperti ini dan itu wow bener-bener, eee, manfaatnya dan dampaknya itu banyak banget kayak gitu terhadap kebersihan pantai. Nah, kalau aku boleh tanya, mmm, mengawali untuk, eee, membersihkan pantai itu kan pasti untuk mengajak atau membuat suatu komunitas kayak gitu kan pasti nggak mudah ya apalagi, membuat kesadaran, orang terhadap kebersihan pantai itu, pasti, eee, nggak mudah juga. Nah, tapi pernah nggak sih maksudnya ketika mem membersihkan pantai gitu, malah ada seseorang gitu mungkin yang di sana yang sinis atau yang gimana atau malah nggak welcome gitu loh.
Mhm. Iya. Iya, betul banget. Iya. Iya, bukan nggak welcome sih, lebih ke ped enggak peduli gitu. <chuckles> Jadi, <laughs> kalau welcome sih welcome aja, karena itu kan public ya, apa tempat, eee, tempat umum gitu. Jadi mereka, ah, bodo amat gitu, kamu, ya bersihin, bersihin aja, aku enggak mau bersihin. Jadi seolah-olah, eee, kalimatnya itu seperti itu gitu, dengan, e gerak-gerik yang mereka berikan gitu. Karena mereka, eee, setid setidak peduli itu, gitu, yang tadi, dibilang, ada 2 tipe orang yang memang memang belum teredukasi, yang satunya, sudah teredukasi tapi pura-pura tidak tahu, dan, tidak peduli terhadap lingkungan, gitu ya. Jadinya, ya itu, balik lagi ke kesadaran masing-masing, kita juga enggak bisa maksain, karena ya, kalau misalkan dipaksain, enggak baik juga, gitu ya. Jadi, seolah-olah ini, komunitas yang, ibaratnya tuh arogan, gitu ya. Eee hmm, seperti itu.
Oke. Ya ya ya ya, paham. Hmm. Iya. Iya, benar. Iya, jadi, hek jadi kayak, lebih, memaksa orang untuk menjaga kebersihan pantai, gitu ya. Jadi nggak ada kesadaran gitu ya?
Iya, iya iya, nggak gitu. Nah, seperti itu, maunya sih kan kalau, nggak dipaksa, otomatis maintenance-nya tuh, eee, dari dirinya sendiri tiap hari, nggak harus di, apa, ajak gitu ya, ibaratnya seperti itu. Jadi mereka tuh kayak, tidak peduli aja. Ada yang menjauh, ada yang kita lagi bersih-bersih, dengan sengaja bu buang sam
Oh, oke, jadi ada yang bersih-bersih, tapi mereka malah buang sampah sembarangan gitu ya, wow.
Titip ya, abe jadi gini, titip ya. Iya, jadi enggak sembarangan juga. Tapi kayak gini, titip ya sampahnya, hello? Gitu. <chuckles> Luar biasa sekali, kenapa enggak anda aja gitu ya, eee, pergi ke tong sampah terdekat. Kenapa harus titip ke kami yang memang lagi gotong-gotong sampah buat menyingkirkan sampah itu, gitu ya. Oke lah bersabarlah, ya, begitu. <chuckles>
Oke. <chuckles> Iya iya iya iya, oke. Iya iya. Iya iya iya, tau tau. Oke, mungkin, eee, ada 1 lagi yang pengen aku tanyain. Mungkin ada tips gitu mungkin, untuk orang-orang, eee, supaya, e menjaga gitu untuk kebersihan pantai jadi hal sederhana aja.
Lah. Apapun. Iya. Iya, dari hal sederhana, bawalah kresek untuk sampah ke mana-mana di tas, eee, kecil kita gitu. Karena kita kadang-kadang nggak nemu tong sampah ya kalau di jalan, apalagi di pantai itu nggak mungkin dijejerin tong sampah banyak, itu merusak keindahan juga gitu. Jadinya, ya udah kita simpan dulu di kresek kita, eee, nanti kalau ketemu tong sampah, baru dibuang, begitu.
Oke, mhm. Mhm. Mhm. Oke, ini seru banget, terima kasih ya sharing-sharing-nya ceritanya. Aku jadi punya pengetahuan baru nih tentang kebersihan pantai dan komunitas. Terima kasih Kakak.
Iya, sama-sama. Iya. Iya, sama-sama.